Sag mal, wie schaffst du's eigentlich, Feedback zu nutzen, ohne dich selbst kleinzumachen?
Also, als Kind hatte ich da immer riesige Probleme mit. Äh, inzwischen ist es, ja, 'n wertvolles Gut, überhaupt zu hören, äh: „Was hat man jetzt gut gemacht, was hat man jetzt schlecht gemacht“, vor allem im im Beruf, aber auch in in der Beziehung. Und, ähm, dann versuche ich mir das schon anzunehmen, bilde mir aber auch meine eigene Meinung und lasse mich jetzt auch nicht von von allem überzeugen, nur weil 'ne andere Person sagt, „dass das jetzt nicht so optimal war“.
Mhm. Hm. Das hört sich schon mal sehr vernünftig an, dass du das auf jeden Fall versuchst anzunehmen, aber natürlich nicht einfach blind irgendwelchen Leuten hinterherläufst. Ähm, hast du da so 'n Beispiel, wo du Feedback bekommen hast, was du in der Form nicht unbedingt annehmen wolltest, weil du das gar nicht so gesehen hast?
Hm, 'ne direkte Situation könnte ich jetzt nicht nicht erklären, aber, äh, das Grundprinzip ist immer, wenn ich das Gefühl habe, mich mich irgendwo ganz gut auszukennen oder davon überzeugt bin, dass das eigentlich ganz gut ist, so wie ich's mache, dann ist es nicht so, dass ich sage: „Okay, ich will gar kein Feedback“, ich höre mich höre mir das schon an und wenn das jetzt vor allem in 'ner in 'ner Workshop-Situation ich gebe gebe Workshops für Kinder und Jugendliche, die müssen dann auch immer so 'n Bogen ausfüllen, das nehmen sie mal mehr und mal weniger ernst. Ähm, aber wenn sich da jetzt Sachen doppeln, dann, äh, nehme ich mir das schon zu Herzen, aber im ersten Augenblick sind's natürlich auch immer Einzelerfahrungen, das darf man natürlich auch nicht vergessen.
Okay. Aha. Ah. <chuckles> Okay, also das hört sich super interessant an. Du kriegst dann immer so Gruppen-Feedback. Also du redest gar nicht wirklich mit den Leuten, sondern das ist dann einfach nur so 'n so 'n Bogen, den du am Ende durchliest.
Ne, das das kommt auf die Zeit an, wie viel Zeit ich am Schluss noch hab mit denen. Also, ich mache sonst auch nochmal 'ne offene Runde, kommt natürlich auch auf die Truppe an. Es gibt welche, die sind sehr verschlossen, die sagen dann sowieso nicht viel, da sagen die beim Feedback auch nix. Ähm, das kann ich mir dann sparen. Aber was alle Gruppen kriegen, ist diesen diesen Bogen, wo sie ausfüllen müssen, ob sie jetzt Spaß dran hatten und ob sie jetzt motivierter sind in der Sache und dann noch ihr heutiges Top und Flop, also was fanden sie richtig gut, was fanden sie richtig schlecht. Und, äh, wenn da natürlich immer wieder das Gleiche bei schlecht steht, dann sollte ich schon mal drüber nachdenken, ob man das nicht vielleicht mal ändern sollte, auch wenn ich sehr überzeugt davon bin. Ähm, wandelt sich natürlich auch auch über die Jahre. Also ich denke, wenn man jetzt wenn man jetzt genau den Ablauf mit Jugendlichen vor 15 Jahren machen würde, äh, würde da ganz, ganz anderes Feedback kommen.
Ah, okay. <chuckles> Okay. <chuckles> <chuckles> <laughs> Ja. Ja. Klar. Hm, du hast es grad so lustig angesprochen. Gab's schon mal so 'ne Situation, wo du reihenweise auf den Fragebogen dasselbe Thema angesprochen bekommen hast?
Ähm, naja, also d dann nicht von 'ner kompletten Gruppe gesamt, sondern eher von 'ner von 'ner von 'ner Altersgruppe. Also in den Seminaren, die haben immer alle 'ne Spanne von von 12 bis 17 Jahren und, äh, es gibt immer noch so Spiele, die eingebaut sind im Seminar und die ab 15, 16 finden die das irgendwie nicht mehr so cool und sehen dann da steht dann meistens: „Ja, die Spiele hätten wir weglassen können, dafür hätten wir eher fertig sein können“ oder so. <laughs>
Ah, okay. <chuckles> Okay. <laughs> Ah, okay, ja, das ist ja oft das Thema mit Jugendlichen, dass die dann einfach früher gehen wollen.
Genau, aber da das wäre dann jetzt so 'n so 'n direktes Beispiel dafür, äh, wo man sagt, gut, aus meiner Sicht sind die sind die Spiele wichtig, weil ich das einfach pädagogisch brauche, um die bei mir zu halten und auch 'n Teil des Seminars ist die als Gruppe zusammenzuschweißen. Äh, das geht halt nicht, wenn wir die ganze Zeit Inhalte bearbeiten und die sitzen alle nebeneinander. Ähm, und gleichzeitig muss es natürlich auch für alle ansprechend sein, weil die kleineren Kinder finden das natürlich deutlich besser.
Mhm. <chuckles> Auf jeden Fall, da ist das Feedback ja wahrscheinlich gar nicht so sehr gegen die Spieler an sich gerichtet, sondern einfach, äh, auf die Dauer und die die wa haben einfach keinen Bock mehr, aber das ist ja jetzt nix direkt gegen die Spiele oder gegen dich.
Genau, ne, äh, gegen ja gegen mich, weil ich es eingeleitet habe und mir das aus deren Sicht ja überlegt habe, dass wir das jetzt machen, und es ist ja voll sinnlos, dass wir das machen, aber, äh, nein. Also man man sieht dann schon mal, wenn dann öfter 'n konkretes Spiel erwähnt wird, was nicht cool ist, da habe ich auch schon 1, 2 ausm Portfolio rausgestrichen. Man merkt ja auch, ob die jetzt mit Elan mitmachen oder nicht. Also, immer wenn wenn sich gefreut wird, wenn 'n Spiel vorbei ist, dann ist das eher 'n negatives Feedback, ohne dass sie mir das Feedback eigentlich bewusst geben, ähm, ja.
<chuckles> Ja. <chuckles> Okay. Okay. <giggles> Ah. Machst du dir diese Art von Feedback oft zu Nutzen, dass du einfach so 'n bisschen beobachtest, wie die Leute auf die verschiedenen Sachen, die du mit denen machst, reagieren?
Ja, definitiv, weil es gibt natürlich Sachen, die kann ich kann ich nicht rausstreichen. Wenn wir Inhalte zu 'nem gewissen Thema erarbeiten müssen, dann müssen wir die erarbeiten. Ähm, der der Biologielehrer kann auch nicht Anatomie ausm Programm nehmen, nur weil es schwer ist und es keiner versteht. Ähm, aber ich versuche schon weil das ist am Ende das ehrlichste Feedback, wenn die gar nicht merken, dass sie mir Feedback geben, ähm, weil das ist natürlich, äh, bei Feedback immer so 'ne Sache: Wer traut sich überhaupt wirklich zu sagen: „Das war nicht so gut“?
Mhm. <giggles> Okay. Klar. Das ist auf jeden Fall 'n guter Punkt. Das ist natürlich in der Gruppe noch mal 'ne ganz andere Dynamik. Hast du auch schon mal in irgendeiner Art und Weise so im Eins Eins-zu-eins-Gespräch Feedback erhalten?
Ja, zum zum Glück größtenteils größtenteils Positives, ähm, aber, ähm
Ah, okay.
das das läuft dann meistens auch ganz gut. Da ist das schön, da kann man noch mal Rückfragen stellen. Also, man sagt ja immer, man soll sich nicht rechtfertigen für Feedback, aber noch mal Rückfragen oder wie hätte ich das und das besser machen können aus deiner Sicht, äh, sind natürlich natürlich große Punkte, die dann die dann in so 'nem Eins-zu-eins-Gespräch perfekt sind, äh, um das um das zu klären und auch besser auf das auf die Person einzugehen. Oder, äh, wenn's wenn's 'ne Person ist, die fachlich auch sehr viel Ahnung auf den Bereich hat, äh, das auch in 'ne kleine Argumentation geht: „Okay, ich habe jetzt das gewählt, weil“ und, äh, weißt du, dann kann man das immer noch mal 'n bisschen abwägen und vielleicht zusammen 'nen 'nen guten Kompromiss finden.
Mhm. Ja. Okay, das klingt ja spannend. Ist das dann auch, äh diese Eins-zu-eins-Gespräche, ist das dann auch eher mit Jugendlichen zu dem Seminar oder gibt's da noch andere Situationen?
Ne, das ist dann dann im Berufsleben auf Arbeit. Also die Seminare mache ich nur so nur so nebenbei. Ähm, beruflich bin ich in der Landwirtschaft unterwegs und, äh, genau, da gibt's dann, äh, hin und wieder die Gespräche jetzt über Entscheidungen, ackerbauliche Entscheidung: „Was machen wir jetzt so, was machen wir hier.“, wo natürlich dann die Diskussion am besten ist, weil jeder hat seine Erfahrung, was gut, was schlecht funktioniert und, ähm, ja, aber ist natürlich auch 'ne 'ne 'ne Branche, in der Feedback jetzt nicht so großgeschrieben wird. Also, äh, das ist ist wie bei allen Handwerkern. Man kennt ja diesen Satz: „Wenn nicht gemeckert wird, dann war's gut.“ Ähm, de der Tod für jeden Arbeitnehmer, aber, äh, ja, genau.
Okay. Aha. Okay. <laughs> <laughs> Okay. Okay. Du hast dann wahrscheinlich auch viel zu tun mit Feedback, was eher destruktiv ist als konstruktiv.
Ja, also d vor allem vor allem von Mitarbeitern, also die dann die dann sagen: „Ja, das ist jetzt hier Mist und das doch Quatsch“ und so. Ah, weil sie halt das das große Ganze nicht nicht betrachten können. Da muss man halt immer gucken, dass man irgendwie die Mitarbeiter zur Zufriedenheit, äh, stellen kann. Ähm, das ist sowieso so 'n Ding, da da werde ich dann eher 'n bisschen sauer als bei bei negativem Feedback. Das stört mich weniger, als wenn's halt überhaupt nicht konstruktiv ist, weil da das bringt keinen weiter, das ist dann die Zeitverschwendung, die die Jugendlichen sonst spüren, wenn wir Spiele spielen, statt weiterzumachen.
Mhm, klar. Mhm. Ja. Aha, ja. Genau. <laughs> Also das ist dann einfach so 'n bisschen kritisieren, aber ohne wirklich jetzt Verbesserungsvorschläge zu geben oder Sachen direkt anzusprechen, die einen gestört haben. Sondern die meckern dann einfach rum und was sollst du dann mach
Genau, genau, also ohne ohne Benennen von konkreten Situationen und Lösungsvorschlägen, äh, gilt, ja gilt, ja, allgemein für Feedback Also das zum einen zu konkretisieren und zum anderen im besten Fall, äh, dann anzusprechen, wie man es hätte besser machen können aus der Sicht des Feedbackgebenden. Ähm, und natürlich auch nicht persönlich 'ne Person anzugreifen, mit: „Du hast jetzt hier die falsche Entscheidung getroffen.“ Ähm, das ist natürlich dann immer sehr persönlich.
Mhm. Ja. Klar, du hast jetzt schon 'n paar sehr spannende Punkte angesprochen. Ähm, was ist denn noch so wichtig, wenn du Feedback bekommst oder wenn du Feedback gibst? Was wa auf was legst du Wert, damit du das annimmst oder damit's auch die andere Person annimmt?
Na, es es sind erst mal Ich-Botschaften. Also, äh: Ich habe das Gefühl, dass das und das nicht so ganz stimmt, dass das meine Wahrnehmung ist, um das nicht zu zu pauschalisieren. Das das klingt ja ganz anders, als wenn man sagt: „Okay, das und das hast du falsch gemacht.“ Klar, wenn jetzt natürlich irgendwas kaputt gegangen ist, dann liegt's auf der Hand, dass die Person das falsch gemacht hat. Aber, ähm, grundsätzlich, dass es halt aus aus der Wahrnehmung ist und, ähm
Ah ja. <laughs> Ja, gut.
man das konkret benennt. Weil wenn ich jetzt, äh, andere Leute gibt's auch noch nebenbei, dass ich andere Leute in ihren Seminaren beobachte, wie die das machen und ich sage denen: „Ja, du hast total schlecht, äh, erklärt“, dann war das ja nicht die ganze Zeit so, sondern das war der und der Abschnitt, der war schlecht. Du hast das und das vergessen zu erklären, dann hätten's die Teilnehmer besser verstanden. Ähm also definitiv konkrete Situationen nennen und
<chuckles> Ja. Okay.
und da
Verallgemeinerungen vermeiden.
Genau, genau, konkret ansprechen und, dass es die Wahrnehmung der feedbackgebenden Person ist.
Okay, und wie schaut das mit dem Setting aus? Hm, findest du es besser, wenn man das so 'n bisschen einfach nebenbei macht oder sollte man sich da wirklich Zeit nehmen, vielleicht in 'n einzelnen Raum gehen? Wie läuft das am besten ab?
Ich denke, das kommt ganz drauf an, um was für 'n Feedback es jetzt geht. Also, äh, we wenn das jetzt nur ist: „Ey, du hast heute 'n guten Job gemacht“, das kann man mal zwischen Tür und Angel beim Feierabend aufm Weg zum Parkplatz sagen. Äh, wenn wir jetzt aber über 'nen Feedback reden, was jetzt von 'nem Arbeitnehmer über die gesamte Arbeitszeit des letzten halben oder ganzen Jahres ist, dann sollte man natürlich vernünftig 'n Termin vereinbaren, sich an den Tisch setzen. Ähm, das das kommt ganz drauf an, um was es was es grade geht. Wenn's jetzt anlassbezogen ist, irgendjemand hat jetzt 'ne Arbeit gemacht, die hat 2 Stunden gedauert und man kommt dazu, um das abzunehmen, dann ist das natürlich vor Ort kann man sagen: „Ey, sieht top aus.“ Äh, ist das damit natürlich auch schon gelöst.
Okay. <chuckles> Klar. Okay. Ja, okay. Und gab's schon mal Situationen, äh, wo dir jemand Feedback gegeben hat, wo du gemeint hast: „Super gerne, mache ich so?“ Oder ist das in deinem <chuckles> in deinem Arbeitsbereich oft eher einfach destruktiv meckern?
Ähm, also doch, ich habe schon so Feedback bekommen. Ich reagiere dann aber nicht mit: „Super mache ich so.“ Ähm, da das ist dann ist dann irgendwie auch für für die Persönlichkeit. Dann dann gesteht man sich ein, dass man 'n Fehler gemacht hat. Da habe ich so 'n bisschen 'n Problem mit, aber halt nicht direkt, sondern ich nehme mir das halt an, denke noch 'n bisschen drüber nach und wenn das Sinn macht, ändere ich das auch. Aber um's jetzt nicht so offensichtlich darzustellen, dass das jetzt nur deswegen geändert wurde. Ähm, das ist vielleicht auch so 'n so 'n persönliches Ding, wo wo jeder anders, äh, mit umgeht.
<laughs> Okay, ja. <giggles> Mhm. <giggles> <giggles> Ja. Klar, also d das macht schon was mit dir, wenn du dann so eingestehen musst: „Oh Mann, das habe ich jetzt falsch gemacht und, ja, du hast recht.“ Also, du du nimmst's an, aber du reagierst eher gelassen.
Ähm. Genau, aber auch anlassbezogen. Wenn's jetzt 'ne Sache ist, die ich zum 1. Mal gemacht habe, dann ist das ja voll in Ordnung. Dann habe ich da auch gar kein Problem mit. Wenn's jetzt aber was ist, was ich schon seit Jahren so mache und jetzt sagt auf einmal jemand, das passt so nicht, äh, dann dann, äh, denkt man natürlich länger drüber nach und denkt also: „Okay, war das jetzt die ganzen letzten Jahre schon schlecht in Anführungsstrichen?“ Ähm, das ist dann natürlich die Frage.
Mhm. Ja. Ja. Das ist absolut nachvollziehbar. Da will man natürlich nicht kritisiert werden, wenn man jetzt so bei seinen Lebenswerke irgendwie dann nach 10, 20 Jahren noch Kritik bekommt zu was Grundlegendem. Das das ist nachvollziehbar, dass man da 'n bisschen die Abwerhaltung einnimmt.
Ja, definitiv. Ja, das ist einfach ist einfach so, dass man da dann irgendwie hat man dann schon so 'n bisschen das Problem. Ist ja aber von Person zu Person unterschiedlich, wie man auch mit direkter Kritik umgeht, ähm, ist ja ist ja 'ne 'ne Typsache.
Okay, du du hast schon angesprochen, dass das ja bei dir, äh, auch 'n bisschen 'n Sonderfall ist mit der Kritik, wie man das, äh, in deiner Unternehmenskultur äußert. Hast du da Tipps für jemanden, der neu in dieses Team reinkommt, wie da am besten mit Kritik umgegangen werden soll?
Ähm, ja, schwierig zu sagen, aber ich möchte das eigentlich immer nicht nicht schon die die neuen Mitarbeiter so drauf vorbereiten. Viele wissen's auch. Also es ist ja i ist ja i i so im im im in der Bevölkerung bekannt, ja, na ja, äh, d Handwerk, da wird sich halt immer bisschen angeschrien und so. Man kennt's ja auch, wenn man auf der Straße läuft und die Bauarbeiter schreien dort quer über die Baustelle. Ähm, das das ist dann einfach so, deswegen
Ah, okay. <laughs> Okay. <laughs>
da gar nicht so direkt, wenn man jetzt aber, äh, 'nen Büroteam hat, was vielleicht auch gegenseitig Sachen abnehmen muss. Ich denke da jetzt irgendwie an, 'ne Social-Media-Agentur oder allgemein irgend 'ne 'ne Agentur, die vielleicht so was Digitales macht und da gibt's gewisse Genehmigungsprozesse, äh, und jemand arbeitet da jetzt irgend 'ne super Grafik aus, äh, dann ist natürlich dort schon wichtig, 'ne vernünftige Feedbackkultur im Unternehmen zu etablieren, weil, äh, vor allem in so kreativen Jobs haben alle immer 'ne gewissen anderen Einfall und wenn die das alles komprimieren zu einem mit ihrem Feedback gegenseitig, dann gibt's ja das beste Ergebnis. Also, da ist definitiv Feedback der der Schlüssel zum Erfolg und da f fände ich's persönlich auch wichtiger, 'ne richtige Feedbackkultur zu etablieren.
Mhm, ja. Ja. Okay. <chuckles> Okay, also du kannst das schon gut unterscheiden, wo Feedback vielleicht auch einfach so von der Grundidee nicht so viel Sinn macht oder halt einfach nicht so willkommen ist?
Nicht zu willkommen ist, trifft's gut. Also wo's halt auch nicht nicht erwartet wird, dass da jetzt vernünftiges Feedback kommt. Also der der der Mitarbeiter in der Landwirtschaft, der de b der dem kommt das komisch vor, wenn der wenn der mal so konstruktives Feedback bekommt. Das das ist irgendwie ungewohnte Situation.
Ja, okay. <laughs> Okay. <chuckles> Okay. Wusstest du das schon vorher oder musstest du das lernen?
Äh, ich wusste das vorher, äh, hatte aber lange Zeit 'n Problem, damit umzugehen, weil man natürlich, wenn man Arbeiten ausgeführt hat, jetzt nicht so ganz wusste: „Passt das jetzt, passt das jetzt nicht, hat vielleicht auch einfach das nicht noch mal irgendjemand gesehen?“ Also wir arbeiten ja auch au auf riesigen Flächen und auch jetzt sehe ich nicht alles, was was die Mitarbeiter machen, ähm, und muss mich halt drauf verlassen, dass es gut aussieht. Und man wusste halt aber nie: „Hat's jetzt jemand gesehen? War das jetzt gut? War das jetzt nicht gut? Hat's vielleicht auch jemand gesehen und v vergisst was zu sagen?“ Äh, da muss man immer 'n bisschen schauen.
Ah, mhm. Hm. Okay. Okay, das das macht total Sinn. Ja, danke dir. Das war super spannend, da mal 'n bisschen deine Eindrücke zu bekommen. Hat mir Spaß gemacht.
Sehr gerne, mir hat's auch Spaß gemacht.